Du, ich habe momentan 'ne riesengroße Herausforderung, und zwar, mein Sohn ist 17. Und in in der Schule. Und der glaubt die ganze Zeit, er kann alles, er weiß alles, er hat alles voll im Griff. Und, ähm, man kommt als Elternteil auch gar nicht so richtig dran. Und der sagt immer: „Ey, ich ich hab das oh, alles easy“ und so weiter. Und mir hat die ganze Zeit die Zeit vor Weihnachten geschwant, weil dann die ersten Arbeiten zurückkommen und dass die dann halt relativ heftig ausfallen, die Ergebnisse. Und jetzt sind die gekommen und die sind genauso, wie ich's erwartet habe. Also s sehr großer Misserfolg, alles also ziemlich ziem ziemlich beängstigend an der Stelle. Wie kann ich ihn erreichen, dass er diese Misserfolge nicht dazu nutzt, alles hinzuwerfen, sondern dass er daraus vielleicht 'ne Motivation bekommt, da irgendwie was zu verändern? Im Moment habe ich 'n Eindruck, dass er die Realität überhaupt nicht wahrnimmt. Also er er bringt da überhaupt keinen Zusammenhang zwischen seiner eigenen Faulheit und, dass er nix macht und dieser Überheblichkeit, dass er alles kann, in Zusammenhang mit diesen schlechten Noten. Wie kann ich das irgendwie aufbrechen?
Mhm. Mhm. Ah. Ja. Ja. Verstehe. Mhm. Okay. Ja, habt ihr darüber denn schon mal zusammen gesprochen? Also so richtig analysiert? Also die die, äh, Klausuren sind zurückgekommen, es sind schlechte Noten, also 4er, wahrscheinlich 4er, 4er, 3er, 5er? Eher, 5er und 6er, e also
Mhm. Das wär schön, ja, ne? Sch <laughs> Ja. Ah, jetzt kam sogar 'ne 6 nach Hause, ne? Ja, also d es es gibt keine Diskussion mehr drüber, dass also, er er kann's nicht mehr schönreden. Das das ist eigentlich das Gute daran, ne? Weil diese weil dieser Misserfolg so offensichtlich ist, dass es keine Diskussion gibt. Bei 'ner 4 hätte er ja gesagt: „Ey, lass mich in Ruhe, 'ne 4 reicht doch und das ich komm doch durch. Was interessiert's dich überhaupt?“ Bei 'ner 6 gibt's diese Diskussion nicht.
Oh, okay. Äh Ja, a auf jeden Fall. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, also wie e wie ist es abgelaufen? Du du hast dann gesagt: „So, hör mal, das ist genau das, was ich gedacht habe. Du hast dich nicht genug, äh äh, da drauf, äh, vorbereitet“, hast du es so gesagt? „Und jetzt hast du 'ne 6.“ Oder wie ist es abgelaufen?